كنت عايزة أدردش معاكِ كده في موضوع مرخِّم عليّا حياتي ومعكننّي وهو إن أنا باكُل كتير جدًا، جدًا لو زعلت وباكُل كتير أوي، أوي لو لو فرحت لو سواء اتبسطت أو زعلت، أنا باكُل. أنا أي reaction باخده في حياتي لازم يَتبعه أكل. يعني مثلًا حصلت حاجة مفرّحاني واتبسطت النهاردة، هاروح بقى أطلُب حاجات fast food، آآ حصلِت حاجة مزعّلاني وباعيّط ومتوتَّرة وعَمّالة آكُل في نَفْسي ومش آآ طَب ما أقوم آكُل شوية، أي حاجة التلاجة أقرب حاجة ليّا، م مش عارفة مش عارفة أعمل إيه.
آآ يعني طبعًا حاسّة بيكِ جدًا و وأكيد يعني ده إحساس مخلّيكِ محتارة، بس يعني قولي لي، أنتِ بتقولي بتاكلي لمّا بتكوني مبسوطة وبتاكلي لمّا بتبقي متوتَّرة أو زعلانة، آآ بيبقى بنَفْس الكمّيات والّا و وبنَفْس ن نوعيات الأكل والّا دي ليها نوعية ودي ليها نوعية؟
بُصّي، سؤال في الجول بصراحة. دايمًا الأكل بيبقى حاجات مُضِرّة، يعني أي حاجة مضرة بالصِحّة بتلاقيني دايسة فيها. يعني مثلًا آآ آآ في مثلًا burger عليه 66 صوص مُضرّين بالصِحّة ومش عارف إيه وحاطّين عليه مش ودهون بقى و يا خبر أبيض، تلاقيني في الحاجات دي. آآ مثلًا زعلانة، باعيّط، متوتَّرة، ب أروح أضرب مثلًا فَتّة شاورما من عند حد سوري مثلًا وأحُط عليها 56 عِلبة توميّة. آآ مثلًا جعانة م آآ آآ أو مثلًا عملت حاجة حلوة في الشارع، طَب آآ هاجيب بقى علبة كشري من برّه اللي هي فيها مثلًا البَصَل محروق والصلصة مُضِرّة وال والتوم بي بيحمى على القَلْب، وبعدها أضرب مثلًا ice cream من برّه وبعدها مثلًا أحلّي مش عارف ب حاجة من breakfast وكده، فاللي هو باحس إن أنا باعمل يعني ب باعمل كارثة في معدتي وفي بطني، بس ده بيبقى رَد فعلي الطبيعي بعد أي حاجة تفرّحني أو يعني باحس إن أنا الأكل مرتبط عندي بالعاطفة شوية.
إمم. تمام. لسّه كنت عايزة أسألِك، أنتِ يعني بتقولي بتاكلي fast food وبتاكلي حاجات كتير، هل يا ترى أنتِ حاسّة مثلًا لو أنتِ متوتَّرة آآ وبتعملي حاجة زي دي، أنتِ بتعاقبي نَفْسِك مثلًا أو أو إيه المشاعر اللي بتبقى مسيطرة عليكِ وأنتِ بتشتري الأكل ده بالذات؟
آه، حلوة دي. بُصّي، لأ مش عقاب خالص بالعكس، أنا أنا باحبّني جدًا، يعني أنا أنا باحبّني وباحب إن أنا أقول إن أنا باحبّني. بس لأ، الموضوع بيبقى إن أنا أنتِ مثلًا دلوقتي آآ مبسوطة، ف طَب ما تجيبي لِك حاجة مثلًا كافئي نَفْسِك بيها. وحتّى لو مش مكافأة، أنا مثلًا ند متضايقة مثلًا أو زعلانة من حاجة، آآ طَب أنا عايزة آكُل. فمش مشكلة بقى خلاص، يعني تهون بقى ال ال الصِحّة وتهون الفلوس، مش مشكلة المهم إيه، الحاجة دي طعمها حلو. آه، يعني نِفْسي تبقى مفتوحة.
آه، حلو أوي. إن أنتِ تاكلي. طَب أنتِ الأكل يعني لمّا بتاكليه بيعطيكِ ب بيدّيكِ يعني وقتها راحة فورية والّا بي مُجرّد تشتيت عن الحالة اللي أنتِ فيها؟
ممكن بيبقى تشتيت لإن أنا بعد ما باكل وأشبع وأملى كرشي، لأ باحس إن أنا خلاص بقى أنا كده ندمانة، أنا أنا ليه جِبت الأكل ده كلّه، أنا ليه عملت في نَفْسي كده؟ طَب ما كنت أزعل في صمت، أفرح في صمت آآ أقوم أعمل لي أي حاجة يعني عاديّة. مش لازم حاجة تأذيني كده لإن أنا بعدها باقعُد حوالي 3 أيّام معدتي بتتقطّع من كتر ال ال التَعَب اللي بييجي لي من القولون أو القُرحة، فبابقى خلاص مش قادرة على الوجع، فاللي هو طَب أنا ليه باعمل كده؟ وبرضه الطفاسة بت بت هي اللي بتسوق الدنيا في الآخِر يعني.
بالضبط. ليه عملتِ كده؟ بالضبط كده. إمم. طَب هو الأكل يعني الأكل بالطريقة دي، دايمًا بيبقى بالليل والّا في خلال اليوم ما بي مش مش شَرط وقت معيّن؟
للأسف ال الأكل بال المضر بالصحّة ده ما يحلاش غير بالليل، آآ الحاجة اللي هي أ أ آكل وأنام اللي هو الفيل صديقي يعني يعني أنا أنا مثلًا حزنت آمم، أو حاجة مضايقاني أو اتبسطت أو كده، آآ لأ أنا هاطلب order على البيت، أنا هاطلب delivery أنا هاعمل مش عارف إيه، آآ أوقات حتّى باحاول إن أنا يعني أ أ ألم نفْسي شويّة مثلًا وأقول لأ، طَب ما ده هيعمل لي كذا، طَب حتّة صغيّرة مش مشكلة، أجيبه برضه وأطافس مع إنّي مثلًا بالضبط، بالضبط، بالضبط.
إمم. آه، تحاولي تقنعي نفسِك. طَب طَب أنتِ وأنتِ بتاكلي وبتطلبي في الوقت ده بتبقي حاسة إنك جعانة، والّا هي مجرد رغبة في دماغِك وبس؟
أوقات، أوقات يعني أوقات باحس إن أنا جعانة وأوقات اللي هو لأ أنا مثلًا آآ في أوقات بيبقى اللي هو أنا فاضية طَب ما تقومي تاكلي، آآ، ليه؟ يعني ليه ليه ليه؟ طَب أما أنا فاضية طَب ما أعمل حاجة تانية إن شاء الله حتى أقوم آآ، أقوم أعمل أي أقوم أتخانق مع حد، أقوم أعمل أي حا بس ليه ليه أروح آكل؟ باحس الأكل ده اللي هو أحلى حاجة وأقرب حاجة و وأسرع حاجة ممكن تتعمل يعني.
بالضبط. ممكن ت آه تعملي بيها رد فعل، طَب قولي لي البيئة اللي حواليكِ، الناس اللي قاعدين معاكِ في البيت، آآ هل بيلاحظوا حاجة زي كده أو بيشجعوكِ مثلًا؟ يعني أنتِ أما تقولي أنا هاجيب حاجة بيتزا من برّا، أو هاجيب أي أكل من برّا، هُم بيقولوا لِك يالّا نجيب، والّا ممكن حد يقف قدامِك ويقول لِك لأ استني، ده بالليل لأ، كده أنتِ هتضري نفسِك؟
أنا عايشة مع ماما وماما دايمًا بتقول لي: "حرام عليكِ صحّتِك، حرام عليكِ معدتِك، حرام عليكِ آآ فلوسِك حتّى اللي بتضيّع على الأكل اللي بترميه في الآخِر،" لإن هو أوقات كتير مش باكمِّله. ف بس برضه ما باقدرش أبطّل، يعني أنا ساعات باعمل كده عشان ما أزعّلهاش و و وبارجع عارفة إن أنا كويسة طبعًا يعني وإن أنا الص وأنا الصح يعني إن أنا فعلًا عملت كده وكويس إن أنا عملت سمعت حتّى كلامها. بس في أوقات مثلًا لو هي مثلًا برّه أو خارجة أو نامت أو كده، لأ اللي هو لأ، أنا هاقوم أطلُب عادي ولا أي ك حاجة تحصل يعني.
إمم. طبعًا. طَب وأنتِ بتاكلي بقى والمشكلة موجودة سواء توتُّر أو آآ، مش هنقول أنتِ سعيدة فخلاص سعيدة، لكن لو متوتَّرة أو زعلانة وكلتِ، بعد ما بتخلّصي أكل بتحسّي إن المشكلة لسّه موجودة و و وأنتِ لسّه حزينة وزعلانة والّا خلاص بتحسّي إن الأكل عرف يطلّعِك من الmood ده؟
آآ لأ، أوقات باحس إن أنا خلاص كده أنا اتبسطت، يعني أنا كلت حاجة حلوة مثلًا مسكّرة، حاجة مش عارف فيها شوكولاتة، حاجة pizza مثلًا burger مش عارف إيه، أنا خلاص تمام كده أنا مِستَكَنيَصة. وأوقات باحس إنه لأ، الأكل لو أكلته مثلًا وتقِّل عليّا أوي بالليل في قبل النوم، باحس إن أنا متعكننة أكتر، فباصحى باصحى شايلة هَم إن أنا ه ه ه هاصرّف الكارثة اللي عندي دي إزاي يعني، فلأ بيبقى الموضوع صعب أوي.
إمم. مفهوم. طَب هو أنتِ بقى في طفولتِك كنتِ بتحبّي الأكل، كان الأكل بالنسبة لِك وسيلة للراحة والّا حاسّة بقى إنه كان مكافأة، فعشان كده أنتِ وصلتِ دلوقتي بال بيكِ الحال لمّا كبرتِ وبقيتِ آآ س بتاخدي القرار بنَفْسِك وبتشتري الحاجة بنَفْسِك ح حاسّة بنَفْس الإحساس؟
لأ بصراحة، وأنا صغيرة لا ولا ده ولا ده، يعني وأنا صغيرة كنت ميّالة أكتر للشوكولاتات أنا كنت دايمًا باكل شوكولاتة كتير جدًا، جدًا، جدًا يعني، لدرجة إن أنا كنت عندي مثلًا 4،5 سنين كانوا بيحكوا لي إن أنا آآ 4،5 سنين وكنت خالعة ضروس من كتر ما هي مسوسة، أربع، خمس سنين ده اللي هو أنا لسه عندي سنان بتطلع يعني، من كتر الشوكولاتة، و و وكان بابا من كتر ما بيحبني ما كانش بيقدر يمنعها عني يعني، يقول لي: "طَب معلش بطليها بس"، كان بيوديني لدكتور السنان ويجيب لي بعدها ice cream طبعًا، ف فكنت لأ لأ أنا من صغري أنا الشوكولاتة دي إدمان بالنسبة لي، لدرجة إن أنا سناني كلها كانت كانت في الضياع يعني، فهي أكتر حاجة بصراحة كانت الشوكولاتة والحاجات الحلوة كنت ما باقدرش أبطلهم يعني.
امم آه، من كتر ما بتاكلي شوكولاتة. اهم. آه. مفهوم طبعًا. طب جرّبتِ إيه دلوقتي عشان تهدّي نفسك لو أنتِ مثلًا آآ عندك شعور بال بالتوتر، أو إن أنتِ مبسوطة أيًا كان، و وهتروحي إن أنتِ تشتري أكل، عملتِ إيه يخلّيكِ تهدي وما تروحيش للفكرة دي؟
بُصّي، جرّبت أعمل حاجة، آآ أعمل حاجتين، أول حاجة عشان أنا سمعتها قبل كده وفعلاً نفعتني أوي إن أنا أول ما أجوع جامد أوي أو أو أحس بإن أنا عندي غريزة الأكل عالية جدًا، أروح أشرب كوبايتين مَيّة ورا بعض، كوبايتين مَيّة كبار ورا بعض، وأستنى خمس دقايق هالاقي إحساس الجوع ده راح، ودي فعلًا أنا جربتها و ونفعت معايا. يعني آآ لمّا أحس إن أنا جعانة أوي، أوي، أوي، أشرب كوبايتين مَيّة كبار جدًا وأستنى خمس دقايق بس، إحساس ال الشراهة في الأكل ده بيروح خالص تمامًا مني، تاني حاجة آآ إن أنا مثلًا طيب أنا نفسي آكل إيه مثلًا؟ نفسي آكل حاجة حلوة، طب هابدلها مثلًا بتمر، هابدلها مثلًا بعنب، هابدلها مثلًا بحاجة تانية بالضبط آآ عايزة حاجة حادقة، طَب هاقوم مثلًا أعمل ساندوتش جبنة مثلًا بالطريقة الفلانية اللي أنا باحبها، عايزة مثلًا آكل إيه، فاهمة؟ فباحاول أبدّلها بحاجات من البيت تكون صحية، آآ، أو ال المَيّة.
طب حلو أوي. إمم. جميل. هتاخدي سكريات من الفاكهة يعني، بالضبط. طَب ما جرّبتيش مثلًا إن أنتِ لمّا ييجي لِك الإحساس ده تلهي نفسِك بأي حاجة، تعملي تمارين خفيفة، تنزلي تمشي، تكلمي حد من صحابِك على التليفون، آآ تسمعي مثلًا أي موسيقى، تتفرجي على تليفزيون، اللي هو حاجة أي وسيلة من وسائل اللهو دي، بحيث إن أنتِ ما تفكّريش في الأكل وتستني شوية يمكن تكون فكرة كده وراحت لحالها؟
شيطان وراح لحاله. وفعلًا أنا لمّا باكلّم صحابي يعني فعلًا ب ب يعني في وقت الجوع وكده باحس إن أنا باجوع أكتر. يعني لإن هُم ساعات بيحرقوا دمي فاللي هو بقى أنتم هتنرفزوني ليه، أمّا أقوم اطلب أكل. آآ التليفزيون بيجوعني أكتر وأكتر برضه. فالحاجة الوحيدة اللي باعرف أعملها هي إما أنام بس برضه باحس إن أنا اللي هو طَب ليه تنامي طالما أنتِ جعانة ممكن تطلبي أكل، أو إن أنا مثلًا آآ أنزل الشارع. لو نزلت الشارع خلاص ب بابطل جعانة يعني.
آه مظب <chuckles> كمان، إمم. آه، فالأكل أقرب لي. بالضبط، يعني ممكن حتّى لمّا تنزلي الشارع تجرّبي تمشي كده مثلًا آآ، تحطّي ت ت يبقى معاكِ مَيَّة تشربي و وتمشي، تفا مثلًا القهوة لو بتسد نفسِك تشربيها، آآ، بحيث إن أنتِ برضه تفصلي عن موضوع إن أنتِ تاكلي في كل المشاعر اللي أنتِ بتحسّي بيها. أكيد الحاجات دي لو جربتيها هتعمل معاكِ نتايج يعني.
بالضبط، بالضبط. أنا فعلًا الحاجات دي باجربها كتير وباواظب عليها، وأوقات بانجح وأوقات ب ب بتيجي لي انتكاسة اللي هو لأ، الأكل اللي هو اللي هيخرجني من اللي أنا في ده يعني. بالضبط.
بتصممي على الأكل برضه. إمم. آآ، طَب من وجهة نظرِك يعني أنتِ شايفة إيه ممكن يكون العلاج الحقيقي اللي هي اللي ممكن تعمليه ويساعدِك إن أنتِ تخرجي من الحالة دي، أو ما يبقاش الأكل مرتبط بأي شعور عندِك سواء فرح أو حزن؟
آآ بُصّي ممكن الأكل الصحّي، يعني إن أنا مثلًا أخلّي في دايمًا حاجة جنبي أتسلى فيها آآ زي التمر، زي البلح أو أنواعه يعني البلح أنواعه كتيرة جدًا، جدًا الم بالضبط المكسرات آآ اللِب آمم
حلو أوي. المكسرات. والمشروبات برضه هت هتعمل معاكِ حَبّة حلوين يعني.
ممكن بالضبط ال النعناع أو ال الشاي الأخضر أو الحاجات دي كلّها هيخلّوا ال الـشهيّة تقفل شوية، هيخلّوا مُخّي يهدى شوية عن الأكل لإن هو الموضوع كلّه في الدماغ مش في ال مش في المعدة، يعني الدماغ هو اللي بيدّي الorder إنه أنت جعان فيالّا بينا ناكل دلوقتي. بالضبط.
إمم. فيال بالضبط، وخلّي بالِك كمان من حتّة إن أنتِ برضه مش محتاجة إنِّك تحرمي نَفْسِك، لإن كل ما هتحرمي نَفْسِك هتلاقي نَفْسِك عندِك الرغبة أكتر في إن أنتِ تاكلي، فالتنظيم زي ما أنتِ بتقولي هيفرق معاكِ أكتر من الحرمان، يعني إن أنتِ تستبدلي الحاجات اللي من برّا بحاجات صحيّة في البيت هتبقى واحدة، واحدة هتلاقي نَفْسِك اتعودتِ آآ كلتِ حاجات صحيّة ما أذيتيش نَفْسِك، حتّى هتلاقي نَفْسِك بطنِك بقت كويّسة، معدتِك كويّسة، ما فيش مش بتشتكي من أي حاجة صحيّة.
معاكِ حق. بالضبط كده، بالضبط كده، أنا فعلًا هاجرّب موضوع ال الشرب أكتر ده هاحاول أركّز على موضوع المشروبات أكتر السخنة لإن هي فعلًا بتفرق معايا، بتقفل شوية الدنيا دي.
آآ بالضبط. أكيد طبعًا، يعني أكيد المشروبات برضه، تاخدي الوجبات بانتظام، وجبات صحيّة زي ما أنتِ قُلتِ برضه في الكلام، آآ الحاجات دي كلّها هت ها يعني هتفرق وهتقفل الدنيا شوية كتير، تنزلي مثلًا تمشي برضه، يعني إحنا ق قلنا كده من الأول ف أ ح الح الأنشطة دي هتخفف عندِك مثلًا التوتر أو التفكير في الأكل عَمّال على بطّال، هتلاقي نَفْسِك بتفكّري في الأكل وأنتِ جعانة بس.
إمم، إمم فهمت عليكِ، فهمت عليكِ. لأ تمام قشطة، أنا ها هاجرب فعلًا الموضوع ده وأركّز أكتر، وأحاول إن أنا حتى أعمل عادة تانية، يعني أغيّر العادة بتاعة الأكل دي أو طلب الأكل وقت ما أنا أحس إن أنا متوترة أو إن أنا مبسوطة أو جعانة أو أي حاجة، هاحاول أغيّر العادة أستبدلها بعادات تانية مثلًا، حتى لو أنا هاقعُد أ أشرب مَيّة على الفاضي وخلاص، بس إن أنا أبدّل العادة دي بحاجة تانية أفيد يعني.
بالضب أكيد هتفرق معاكِ كتير.
أنا ارتحت جدًا لمّا فضفضت معاكِ وسمعت شوية اقتراحات حلوة هاجرّبهم، وحارجع لِك برضه وأقول لِك عملت إيه.
أنا تحت أمرِك في أي وقت.